Siccome noi poi ci vediamo di persona, a meno che non si tratti di mia sorella, ehm, e di mia madre, ehm, io, cioè, principalmente ricevo audio da loro 2 o da mio padre, poco, qualcosa da mio padre, poco, ma qualcosa qualche audio sì. Mhmm, diciamo che quando mio padre è in ferie io devo proprio bloccare il telefono, perché siccome lui è lì che si annoia, mi manda anche 7 minuti e 21 secondi di vocale. Questo è top, perché dice: "Figlia mia se non ti posso chiamare che stai lavorando".
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Okay. <chuckles> Okay. <chuckles> <chuckles> Eh vabbè. <chuckles>
Appunto, cioè non è che se mi mandi il vocale io lo sento durante gli orari di lavoro, e di certo dopo l'orario di lavoro non mi metto a sentire il tuo vocale, chiamami.
Certo. Certo. <chuckles> Sì, perché poi, eh ehm, sono tipo de dei podcast praticamente questi vocali, perché quando fai un vocale di di 7 minuti, cioè è è un episodio praticamente.
Vediamoci. Brava. È un vero incubo, ma a me mi viene un ictus così, ma stai dicendo? No.
<chuckles> Ma anche perché poi magari, cioè, dicono talmente tante cose che tu tu ti perdi i pezzi, no, cioè poi a finire che rispondi a una cosa ma non a altre 4 perché te le sei dimenticate nel nel procedere del tempo. <chuckles>
Sì. C'è mia zia che ha un centro estetico e lei sente tutti i vocali dei clienti a un mi uhm, 1,5 2 velo di velocità. Quindi o a velocità mezza raddoppiata o a velocità totalmente raddoppiata.
Sì. <chuckles> Sì. Mh-mh, mh-mh.
Cioè io non so lei come faccia a capire quello che le viene inviato.
<chuckles> Sì, immagino perché poi
Perché lei per risparmiare tempo, eh, lo sente a velocità aumentata.
Certo. Ma poi a velocità 2 e molto spesso non si capisce proprio nulla di ciò che viene detto, no, a meno che la persona non scandisca veramente bene le parole, ehm, cioè è veramente complesso sentirla a quella velocità.

Mah, più che sul quando mi su mi concentrerei sul chi, cioè, mhmm, se si tratta di, uhm, colleghi, colleghe, uhm, persone di varie piattaforme, io ho m mando dei messaggi scritti, delle cose sintetiche. Ehm, addirittura sul mio WhatsApp ho messo una dicitura sul mio WhatsApp lavorativo n-no vocali lunghi per favore, con l'emoticon sì e la gente non legge. Mi è arrivato una volta u un di recente un audio da un tizio di una piattaforma, quindi un collega virtuale, cioè, già è un collega, poi è un collega che non conosco di persona
Okay. Mh-mh. Mh-mh. Sì. <chuckles> Una supplica. <chuckles> Ah. Mh-mh. Mh-mh. <giggles> Mh-mh.
ma voi mi dite che senso ha un 4 minuti di messaggio audio a una persona sì, a una persona che è nella community che con la quale tra l'altro non ho mai fatto una chiamata, non ho mai fatto nulla. 0, cioè nessuna confidenza, nulla.
4? Eh. Mh-mh. Okay. Okay, credo che sia
Lui potrebbe avermi ascoltata, ma io no, lui non c'ho mai parl non c'ho mai parlato, non ci ho mai neanche lavorato, non l'ho mai visto di persona, tac, un audio di 4 minuti. Al che
sia illegale. <chuckles> Mh-mh. Certo che ci vuole ci vuole un po' di coraggio però a mandare un audio di 4 minuti a una persona che non si conosce, eh. <chuckles>
Eh, eh. Ho ragione o no? Eh, allora perché lui ha detto: "È come se ti conoscessi, perché ho trascritto le tue chiamate". Sì, ma io non so tu chi caspita sia, cioè non ho idea. Tra l'altro non hai neanche una foto nell'avatar. Ehm, il tuo nome su su WhatsApp è un numero, ti tieni salvato con un numero, non c'è neanche il tuo nome, allora mi dici di grazia perché dovrei ascoltare il tuo audio da 4 minuti?
Assolutamente sì. <chuckles> Mh-mh, certo. Ah.

Sulla piattaforma, perché visto che abbiamo un topic lo facciamo fruttare, ma non che tu mi rubi 4 minuti per ascoltarti, altri 4 ne devo usare io per risponderti, so' già 10 minuti. Il tempo è denaro, quindi io il tempo così lo passo lo lo regalo alla mia famiglia, ai miei amici, non a persone con cui sostanzialmente non ho mai condiviso nulla, perché non è un collega con cui ho lavorato, perché è una piattaforma dove ci si si ruota e lui non non non ci ho mai fatto nessuna progetto, quindi non avevo neanche sentito mai la sua voce, nulla.
Erto. <chuckles> Ah-ah. Erto. <chuckles> Erto. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo. Mh-mh. E quindi ti sei trovata, bam, il 'sto audio di 4 minuti in incurante del fatto che, vabbè, magari una persona non voglia neanche sentirlo, cioè.
Eh! Gli ho detto: "Senti, io ho provato ad attivare la funzione trascrizioni su WhatsApp, ma non me la dà in italiano l'opzione." "C'è in in 4 lingue tranne l'italiano." Mhmm, devo chie attimo a mio mari però lui ha ha un iPhone. Ecco, forse ha qualche funzionalità in più WhatsApp per iPhone.
E Mh-mh. Okay. Okay. Quindi, per forza <chuckles> Ah. Mh-mh. Mh-mh. E e quindi diciamo che hai dei paletti, no, quindi, da come ho capito, tra gli audio tra persone conosciute e persone sconosciute. E questi questi paletti oka s stavo proprio per chiedertelo, come come sono nati? Come son spuntati dal terreno? Un po' come funghi questi paletti.
Sì. Ho dovuto mettere dei paletti. Mah, sono spuntati dal fatto che la gente approfittava che s sbrigandosi prima mi mandava un vocale. Ma io ci metto più tempo, perché mi devo mettere lì in ascolto, e allora dico: "Ragazzi, se si tratta di un messaggio vocale superiore ai 30 secondi o mi telefonate"
Mh. Okay. Mh-mh. <chuckles>
"o mi mandate una mail, neanche il messaggio su WhatsApp perché siete colleghi."
<laughs> Proprio la Okay ah, okay, okay.
Si! È lavoro, mi mandi una mail, non mi rompi, mi scrivi ecco, e e e non mi rompi la non mi intasi la chat e le le le cose, mi mandi una mail, quanto te quando te hai provato a leggere e ti rispondo, oppure mi mi telefoni, mi scrivi: "Posso chiamarti un attimo per chiederti una cortesia, per piace" e io ti dico: "Sì", e con la telefonata ci sbrighiamo prima, perché tu mi fai una domanda, io ti do una risposta, tu mi fai domanda, mi do una risposta ed è meno pesante.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Erto. Mh-mh. Erto. Mh-mh.